あのちょっと、お話ししたいことがあるんですけど、ちょっと相談してもいいですか？
はい、なあのどういったことでしょうか。
まあ、あのですね、ま、これから年末になるじゃないですか。
うん、なりますね。
その年末んなると、今、自分は結構帰省するんですけど、実家に。
あ、はいはいはい。うん。
はい。で、実家に帰省すると、まあ高校の頃の友達とかに会うんですよ。
うん。 うん、はい。
ま、それでやっぱり、高校の頃の友達とかと会うと、まあなんか近況報告みたいなのをみんなするじゃないですか。
うん。そうですよね。うん。
あ、特になんですかね、仲がいい友達だったら、やっぱり、もう既に知ってるんですよ。相手がどんな感じで過ごしているのかは。
あ。 うん、普段連絡ね、取り合ってるとそうですよね。はい。
はいはい。 あの、それも問題なのが、その、あんま仲良くないけど、その、そういう集まりには行って会うみたいな友達で、ま、やっぱりなんですかね、1年に1回しか会わないレベルの友達とかも、まあ、会ったりするんですね、お正月だと。例えばなんですかね、部活のその集まりとかがあったりして、高校の頃の。ま、それにやっぱり、ま、なんとなく出ようかなと思って出るんですけど。
はいはい。 うん。 うんうん。 うん。 はい。
あの、なんですかね。 ま、今、自分が大学3年生ってのま3年生で浪人してるっていうのもあって、ほんとはその周りの人たちは、何ですか、その、もう、就職する、今年齢で、まあ、多分就職先も決まってて、ま、みんな進路をどんどん決めてってはいるんですよ。
はい。 ああ。 うーん。 はい。
なんか、それで、やっぱり自分は、その、今、大学3年生で、しかも多分来年なっても就職はしなくて、なんか、そういうの考えてると、やっぱり、なんか、すごい置いてかれてるんじゃないかなってはやっぱり思ってしまって
うーん。 へえ。
何をしてるんだろうなっていう気持ちには、やっぱりなってしまうんですよね。
あ、なるほどね。あの、まあ、お仕事をね、もう来年1年、その周りのね、同級生と比べて、例えば、そうやって、おっしゃったみたいに、浪人されてたらいちねんのずれがあるって、でもそれでもこう、もう来年になっても就職はしないっていう、結構ね、ちゃんとお考えがあってのことだと思うんですけど、その、お遅れちゃう、ちゃなんかね、ちゃんとされてる感じしますけど、どんなもう、かその働かないというか、仕事をしないというか、どんなところでそうに決められてるんですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 はいはい。 ああ、それは、自分はあのですね、大学院に行くっていうのをまあ一応決めてて。
うん。
ま、それでまあ2年は働く遅れるまた遅れるっていうことなんですけど、周りとしゃ比べて社会人になるのが。
うんうん。
まあ、え、なるま、行く人も居るんですけど、やっぱり少数派で。
へえ。
なんですかね、やっぱりその大学院の選択肢も結構色々考えてしまったりして、やっぱりなんか今の大学で、ま、海外の大学に留学してるだとか、ま、なんか海外の大学院に行くだとか、そういう人も、ま、たまにですけど、ま、居るんですよ。
うーん。 うんうん。
なんかやっぱりそれと比べると、多分自分はその、ま、今のまま進んでいくってのが、結構、ま、一番高い可能性で。ま、何ですかね。やっぱりなんか、なん何ですかね。すごいあんまり何も出来てないなっては思ってて、他の人と比較すると。
うーん。 ああ、そうですうん。
ま、なんか進んでいけてないなっていう目標に。すごく、思ってますね。
あ、うーん、なんかね、ちゃんとそうやって大学に院に行くっていう目標があるのはとてもね、立派なことかなと思うんですけど、どうですか、その、割と普段から近況報告してるような、身近なお友達は、どうですか？その方たちとはもうお互い分かり合ってるから、その方たちと比べて、ちょっと劣等感を感じるっていうのは、いかがですか？感じたりします？そのとそのお相手でも仲がいい相手でも。
はい。 はいはい。 ああ、身近な人ですか。身近な人だと、ま、なんか結構すごい仲がいい人たちが、ま、だらしないんですよ、みんな。
うん。 <laughs>
すごくだらしなくて、ま、留年してる友達だったり、ま、何ですかね、ま、浪人してる友達は結構多くて、ま、その友達はもう、本当に別に自分と同じステージに居るので。ま、別にあんまり気にすることはないので。そうですね、やっぱり仲がいい友達が留年してるってのとか
ああ。 はい。 うーん。
やっぱり多いので、そんなに気にしないんですけど、問題はやっぱりその合わないなんかなんですかね。
うーん。
ま、すごく勉強してなんか、すま、大学受験は成功しなかったけど、すごい大学院入試では頑張っていい大学院に行ったとかを聞くと、やっぱり
うん。 ああ。 うーん。
このまま上がるので、そこまでのなんですかね、苦労だとか計画とかはやっぱりしなくていいってのもあって、あう となんか、ちゃんと大学生活なんか、過ごせたのかなってのはやっぱり結構考えてしまって。
うーん。 うーん。なるほどね。じゃあ、そういう方たちっていうのは、こう、ん、自分と比べて、キラキラしてるというか、なんか成功の道のレールに、こう、もう乗ってる感じがしちゃうんですかね、自分と比べて。
おかしくて。 なんか、なんですかね、なんか、何かをやってきたってなんかすごくやっぱり4年間、で言えるってのがやっぱそう思ってて、ま、なんかやっぱり自分は大学院に行くのがその、自分の大学だとほぼ、ま、だいたい9割ぐらい行って、で、大学院から他の大学院に行く人って、そこまで多くないんですよ。ま、みんなそのまま上にあ
うーん。 うん。 うーん。あ、はいはい。うん。
いや、それもあってやっぱり、自分はその大学生の間、ま、なんとなくやってれば、ま、なんとなく上に上がれるってのはよく、ま、先輩からも聞いていたので、ま、あん そういった人達みたいに積極的に情報収集をしたり、ま、めちゃくちゃ
うーん。 うーん。 うーん。
しかとか、ま、そういったこともそうですけど、ま、別にやらなくてもそうなんですよ。行けてしまやってこなくて。
うーん。 うん。はい。
すごい、ほんとにそれで良かったのかなって、まあ思ってますね。
あ、なるほどね。じゃあどうですか、そういうね、ちょっとなんか、きん、キラキラというか、そういう方達を見て、見てというか、自分と比べた後って、どんな気持ちになっちゃいます？
はい。 うーん、なんかもっと、ほなんかや自分もやらなきゃいけないんじゃないかなっていうすごい気持ちにはなって。
うーん。
ですかね、やっぱりでもそれでも、まあお金だったり、まあ、なんですかね、他のこともやっぱり色々考えて、やっぱり難しいってのはやっぱり分かってるんですけど。
うーん。
ほ他の人たちだって難しいってのは、多分あらかじめみんな分かってて、まあ、ずずっと挑戦をしてきたんだと思うんですよ。
うーん。
そういうのを考えると、なんか、それを理由にしてもなんか逃げてるんじゃないのかな、とはずっと思ってて。
うーん。 ああ、なるほどね。うーん。そその方たちもね、もちろん努力されて、今のその位置があるかと思うんですけど、ご自身もちゃんと努力って、ししてるよなっていうのは認めれる部分は、ちゃんとお持ちですか？自分の中で。
はい。 うーん。ま、そうですね、ま、大学受験とかは、ま、頑張って、大学の授業でまあある程度成績はま、取ったんですけど、大学受験はまあやっぱり浪人したってこともあって、そこではすごく頑張ったんですけど、まあ、浪人はしてるので、まあ、そこはまあやっぱり、そうですね。そんなにめちゃくちゃ頑張ったかって言われると、やっぱりちゃんと頑張っておけば、そもそも浪人しなくて済んだので。
うん。 うーん。 うん。 うーん。
まあ、そこはそこまで誇れるものではないですし、大学は、ま、ほんとに大学はなんかなんか、なんですか、なんとなくやってれば結構成績が取れちゃったっていうのもあって。
うーん、あ
高校とかの勉強と比べると、そんなに本気でやらなくても成績が取れてしまって。
うーん、す うん、なるほどね。うん。
そこは結構、なんですかね、 れるほどのものじゃないなってはずっと思ってて。
あ、そうなんですね。ま、そういうね、ちょっとまだそうやって1年にね、1回しか会わないような方なんかは、う、あんまりこう深いところまでね、お互い話さないと思うんですよね。で、どうしてもこう、いい部分をね、話しがちだとなると、そうこどうしてもいい部分しか知らなかったりすると、自分と比べたらなんかすごいな、なんて思うとね、自分をこう卑下しちゃうというか、低く見積もっちゃう感じもしますけど、なんか絶対に、ご自身も努力されてるところもあると思うので、そこはね、一つ認めてあげる。この人はこうだけど、自分はここで努力したっていうのも、あの考えるっていうのも、ひうーん、き気が楽になるっていうとちょっと逃げみたいな感じにもなりますけど、全然こう、じご自身をね、認めてあげてもなんかいいのかな、なんてね、思いますけどね。
はい。 うん。 っすね、たし ああ。 はい。 そうですね。うん。 うん。 はい。 そうですね。やっぱなんか確かにすごいそういうのを見てしまって、なんですかね、思い詰めてしまったり、ま、なんか最近だとやっぱり、そういう周りがやっぱりなんですかね。やっぱり就職するっていうすごい、人生のなんか、なんですね、分岐路にみんないるってのを考えると。
うーん。 うん。 うーん。
やっぱり、そういうことを考えてしまうのが多くなってしまって、やっぱり、なんですかね、難しいなって気持ちになってしまうので。まあ、あんまり、そうですね、自分のことをそこまで、まあ、卑下しないというか、まあ、なんですかね、責めたりしすぎずに、いくのがなんか、大事なのかもしれないですね。
うーん、そうですよね。うーん。 うーん。 そうですね。あとまあ、まだね、今すごくお若いので。人生ね、もうなんか、先ってこう何があるかわからない、ホントに究極なこと言えば、もうホントに命が絶える時しか、あの、人生って人それぞれ、ホントに測れないと思うので。今早めに就職したこと、早めというかね、ご自身に比べてですけど、早めに就職することが、後の、に10年後、20年後に、あの、必ずしもいいとは限らないのでね。なんかもうちょっとこう、自分は自分みたいな感じで思えたらね、楽だとは思いますが、なかなかね、渦中にいると、難しいですよね。うーん。
はい。 はい、あ。 はい。 うん。 うーん。そうです。 確かになんかやっぱり、みんなは就職って、うくところで、やっぱりなんか、だそれまでなら多分みんなの努力を、ま、多分報われてると思うんですよ、そこで。
うん。 うーん。
だ、そこがやっぱり、自分にはまだ訪れてなくて、ま、なんですかね、宙ぶらりんのままやっぱり、大学院に進学しなきゃいけないってので、もうなんかすごい自分の人生がどうなるのかな、だとか。まあ、それでなんかホントにちゃんといい仕事とかにつけるんだろうかってのはやっぱり結構よく考えてしまって。
うん。 うーん。 うーん。なるほどね。うーん。ま、ね、これで、一方は就職して、ご自身は大学院にっていうことで、大学院の方に行ったら、あの、すごくね、素敵な先生に出会えるかもしれないですし、すごくその経験がね、積めれるっていうのは、とってもいいことだと思うのでね。まあ、あとは、もし大学院に、まあ、行ったら、ちょっと、じし自分のできる範囲より、ちょっと高めの設定をしてみて、それをちょっと、目標にやってみる、みたいなのもね。高すぎるとちょっと嫌になっちゃうと人もね、いると思うので、少し高めの目標を設定して、それをちょ一つずつ乗り越えていくっていう目標設定をするのも、もしかしたらいいのかな、なんてね、思いますね。
そういうのもやっぱり、考えすぎるのは良くないんですよね。 はい。 はい。 はい。 うん、うーん。 はい。 確かにそうですね。やっぱりなんか、結構今、ちまだ自分がやっぱり大学に在学している間、あんまり目標を持って何もやってこなかったってのも、やっぱり、すごい自分としては、なんですかね、劣等感を感じることの、ひとつでもあったので。もう大学院に入ったら、研究とかもやっぱりするでしょうし、そういうことでなんか、一度、高い目標に向かって、なんかすごいエネルギーを割いてみるってのもやってみたら、やっぱりなんかすごい自信になるのかなって思いました。
うーん。 はい。 そうですね。意外と目標って、ぜいたなんか立てづらいかったりするんですけど、ひとつ設定して、それをこう、ひどんなに低い目標でも、こう到達できると、結構やっぱり達成感、ややった感があると思うのでね。なんかぜひちょっと小さくても、なにかゴールを決められるといいのかな、なんて思いました。はい。
はい。 ね。 はい。 そうですね。なんかいろいろ、お話聞いてくださってありがとうございました。
いえ、あの、こちらこそありがとうございました。